ま、そうですね。その、なんなんで、なんて言うんですかね、ちょ、最近した、は話だと、その、何でしょう、その、出生率がどうたらこうたらとか、その、子育てなんか子供を、産ん産んだ時に、まあ、どういった、その、サポートがあるのかな？とか、まあ、そっから、その、出生率の話になったりとか。うーん、あと、まあ、その、よく教育の話とかは多いですかね、やっぱ、みん皆さん、その、やっぱ大学院とかにいるので、その、どういった教育を受けてきたとか、その、教育に関する話とかも多くて、うーん、ま、そこら辺で僕としては、ま、最低限の知識はあるので、その、まあ「大体こんな感じだよ」みたいな話は、ね、まあ、よく、その話とかも、てあの、親切に振ってもらって、 そういう時に話を最低限できるんですけど、まあ、いかんせん、なんでしょうね、その、知識が浅すぎて、話を繋げるとか、その話を振るとかが、やっぱ難しいな、その、すごい、浅浅い会話になっちゃうんですよね、自分がする時に。やっぱ、そこら辺でやっぱ続かないって感じですね。
うーん。 うーん。 あ。 うーん。 うん。 ああ。 うん、うーん。 あ、そうか。うーん。 うーん。 うん。 はい。 うん。 ああ、うーん。 はい。 うーん。 うーん。 いや、それ多分そうですかね。それプラス、ま、言語力っていうのもあるかもしれないですよね。
まあ、やっぱ、そこら辺も少なからず、あるにはありますね。
うーん。 うーん。ね、やはり、なんか、ちょっと難しい話んなると、また、知らない単語とかが出てくるとね、なんか、あたふたする時もありますよね。あの、せね。うーん。なんか、ちょっとね、あの、数字？数をこうやって言われて、あら？この数って日本の日本円にすると、なんか考えてるうちに話が進んでいったりすると、なんかね、あの、その前後のね、話がちょっと分からなくなったりっていうことも、きっとあると思うんですよね。うーん。うーん、はい。
うーん。 いや、ほんとにおっしゃる通りすね。うん。 うーん。 うーん。 うーん。 いや、そうなんですよ。で、そういう時に、あ、ええ、何ででしょう、聞き返すとか、まあ、全然聞き返したらいいと思うんですけど、なんか、何でしょう、僕が聞きそういうたびに聞き返すと、多分全然会話がす <chuckles> 進まなくなっちゃうのかな？みたいなことを思っちゃってはい。
うーん。 うんうん。 あ。 いや、いえ、うーん。でも、そうですよ。この話って流れみたいなのもありますからね。なんか、毎回毎回中断するのもっていうふうにね、あの、お考えなるのは、もう、当然のことだと思います。うーん。そうなんですね。ま、でもうーん。
うーん。 うーん。そうなんですよね。だからはい。
あ、でも、まあ、その4人、5人、あの、仲間仲間というかグループの仲は皆さんね、そうやって、ま、留学というか、ま、海外からいらしている方なので、その、あれですよね、あの、言葉、英語もそんなネイネイティブではないという言い方もおかしいですが、皆さんもおんなじような、それぞれの国のアクセントを持ってお話されてる感じですよね。
うん。 うん。